Ai que legal. Ai, um pãozinho feito na hora tem tem o seu valor né? <laughs>
Ui, é uma delícia, você não tem noção. É mesmo muito bom.
É uma delícia. Agora, esse ovo mexido que vocês, eh m esse ovo, ele é ovo mexido? Não sei, eu já estou supondo que é, né, porque o meu café da manhã é com ovo mexido então, combina muito. Eh, é ovo mexido também? Hã.
Uhum. <laughs> Sim, você acertou em cheio. É ovo mexido. Nós costumamos misturar um pouquinho de orégano, temperamos ali com um pouquinho de alho, hã, o bacon é sempre f é sempre grelhado à parte, né, hã, e depois colocamos tudo junto ali e é só mandar bala pra dentro.
Ah. Ai, que delícia. É, o meu é mais simples, assim, eu acabo comendo um ovinho simples todo dia só o ovinho e e é impressionante. Eu não sei se pra você é assim, mas pra mim é, eu não enjoo de ovo nunca, assim, eu como há muitos anos e e parece que é um negócio forte, que a gente vai enjoar de comer todo dia, mas eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, né. <chuckles> Eu eu comeria ovo pra sempre <chuckles> no café da manhã.
Sim. Sim. Não, não Olha, não enjoo de ovo nunca na minha vida. Ovo é maravilhoso, até porque também eu di sempre digo: eu sou pobre, pobre não pode enjoar de ovo, <chuckles> que é nossa comidinha barata. <laughs>
<laughs> Tem toda razão, porque é muito saudável, né, e fácil de fazer, fácil de comprar, tem em todo lugar. É
Exato. Exato. Pode fazer de várias maneiras, de de todos os jeitos ali, ovo cozido, ovo frito, ovo poché, ovo é vida gente, ovo é muito bom.
É. É, é muito versátil mesmo. Tá nas receitas, você come sozinho, é cheio de proteína, é muito saudável, muito bom, muito bom. E aí, é basicamente isso durante a semana. E vocês, assim, todo mundo acorda mais ou menos no mesmo horário, toma café todo mundo junto ou então, não, cada um vai saindo e vai tomando café da manhã, vai acordando em horários diferentes, como que é?
Sim. Assim, é normal todo mundo acordar junto, né, porque a maioria das pessoas que trabalham lá em casa tem o mesmo horário de trabalho. Mas acontece, sim, principalmente aos finais de semana, de um acordar mais tarde, outro acordar mais cedo. Mas, geralmente, a gente acorda, assim, hã, quase no mesmo horário, entre 8:30, às 9:00. A gente levanta, hã, começa a fazer preparar o pequeno almoço, né, que aqui chama de pequeno almoço, <giggles> e e pronto, deixamos pronto mais ou menos até às 10:00, hã, em ponto pra gente comer e cada um ir pra sua vida.
Tá. Ah, aham.